Ну, не знаю, я, <exhales> может быть, как-то стала так относиться, м, к каким-то своим, ну, может быть, неудачам или каким-то неприятностям, э, ну, м, с с какой-то с каким-то таким подходом, что вот эта моя неприятность- она такая мелочь, а, по сравнению с тем, да, что вот люди переживали в те года. Ну, какая-то мелочь, что-то там, не знаю, я что-то я потеряла, какая-то неудача там на работе или ещё что-то такое. Ну, вот просто по сравнению с вот с той сложной, очень трудной, страшной даже жизнью
Мгм. Ну да. Н-да.
это просто, ну, это просто ничего, это просто мелочь мелкая, и, наверное, мне это как-то вот даже, может быть, помогает, да, не расстраиваться по ерунде по всякой.
Ну, то есть это как-то влияет и на твоё отношение в твоей сейчас семье, там, м может, к детям, к мужу, к родителям, да?
Ну, конечно, во-первых, я детям своим рассказываю, вот фотографии, вот эти вот, э, старые показываю им, и вот рассказ интересно, да, интересно, вот, э, даже я сама удивляюсь.
Мгм. А им интересно вообще вот сейчас, э, слушать, да? То есть для них это ж, наверное, настолько далёкая история вся.
М, для них это просто древность, <laughs> просто древность, для них я тоже древность. <laughs>
М-да. <laughs> Ну вот, а та а то время ещё древнее.
Конечно, а то время дл эти фотографии, они на них смотрят как на чудо, на какое-то.
Но при этом интересно, да? Они не то, что там: "Вот, не рассказывай нам, не хотим про это слушать".
Нет, нет, интересно. Ну они такие у меня уже, в общем, достаточно взрослые дочки 20 и 18 лет. Ну вот они слушают, да. С вопросы задают, всяческие, не не то что, просто слушают там из вежливости. Они это им интересно, <grunts> то, что
Мгм. Мгм. Ну да. Может быть, они когда-то найдут, эм, в архивах что-то интересное.
Может быть, я не знаю я не знаю почему. Может быть, эм, если, например, м, обратиться в архив с какой-то, ну, вот, эм, м, как бы, платно, да, чтобы мне поискали. Да, я вот этого ещё не делала, но у меня это есть в планах, потому что я искала токо сама. Возможно, я не знаю, как правильно искать, поэтому ничего найти не могу. То есть, если я обращусь к какому-то человеку, есть же такие люди, которые, вот, специально за какую-то оплату, да, они ищут в архивах. Ну, вот мне очень хочется найти.
Официальный запрос, может, какой-то? Мгм. М-да, да, ор организаций.